हुँ, जी, जी, जी, अच्छा, अच्छा, हाँ जी।
तो, वहाँ पर को इस तरीक़े से मतलब कोई अ, जो अ, कावड़ियाँ होते हैं, वो 100-100 किलो जल लेकर आ रहे हैं, कोई 200 किलो जल लेकर आते हैं। तो ये मतलब एक अजीब ही एक अनुभव होता है उसे देख के कि मतलब अ, इंसान की क्षमता से मतलब परे है वो चीज़, कि 200 लीटर जल लेकर और इतनी दूर आ जाना, तो हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं भी आप जाएँ, किसी भी यात्रा पर तो अ, कुछ ना कुछ आपको अजीब मिलेगा ही, जो और इसीलिए मेरे हिसाब से लोग य अ, यात्रा करना पसंद भी करते हैं। ये एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है वहाँ पर।
जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी। हुँ, जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हाँ जी।